يعني دايمًا الأكل بيكون مرتبط بالنسبة للناس في الطفولة بذكريات كده اللي هو ما بتتنسيش زي ما بيقولوا، فهل في أكل بالنسبة لِك عمل لِك ذكرى زي كده م زمان أيام طفولتِك؟
يا ربي، طفولتي كلّها متعلقة بقى بالأكل وبال بالأجواء بقى اللي كنّا بنقعد فيها ونعمل أكل مع بعض، لأن إحنا في البداية كنّا عايشين مع تيتا في نَفْس البيت. فال فطبعًا كلّنا بننزل أ مامتي و ومراتات إ عمّامي وكل البيت بقى بينزل اللي هو هنبدأ بقى، يبدأوا بقى يخبزوا العيش اللي هو ال القديم ده. أيوَه البلدي كنّا م كنّا مسافرين فلمّا بنرجَع طبعًا بقى دي أكتر حاجة أنا كنت باحبها بقى اللي هو أنزِل معاهم في البيت من تحت عَند الفرن. ونبدأ بقى نخبز العيش مع بعض ده. وتيتا تعمل لي القبّوري اللي هو بيبقى جواه سكر ده. <laughs> طفولتي كلّها متعلقة بالمواضيع دي.
آه. آه. البلدي؟ آه. آه. <chuckles> يعني واضح فعلًا إن أنتِ كنتِ عايشة في بيت يمكن كلّه أجواء دافية زي ما بيقولوا وبتطبخوا سوا وتخبزوا سوا، الحاجات دي على فكرة مش موجودة في بيوت كتير من الناس. فهل أنتِ طبعًا يعني أنتِ أول ما قُلتِ طبعًا في مشهد كده اتكوّن في دماغِك اللي هو الخَبز والعيش القبّوري والحاجات دي كلّها، طَب مين بقى أحلى حد في البيت كان بيعمل لِك الأكل اللي أنتِ بتحبيه يعني، وإيه الأكلة دي أصلًا؟
ويب جدًا. طبعًا. آآ طبعًا تيتة تيت تيتة والدة مامتي. إحنا كنا بطول ال معظم الوقت مش موجودين معاهم والأجواء دي مش باعيشها معاهم في البلد، كنا مسافرين فأنا كنت حاسة بقى إيه ب بغربة ووحِدة رهيبة، مجرد ما ننزل من الطيارة، أول لمّا نوصل للبلد إحنا بيت جدودي وجدّيني الاتنين يعني في في الأرياف، فده كان بالنسبة لي بقى أحلى حاجة في الدنيا بقى، <chuckles> اللي هو الحياة بقى، مش هتحطوني في شقة وتقفلوا عليّا و <chuckles> خلاص يعني خلاص هاشوف ناس.
إمم. آه. أوكي. الوطن. آه. آه يعني أنا اتحرّرت وهارجع لبيتي.
بالضبط، اللي هو ده التحرر بالنسبة لي بقى هي دي الحياة، بتبدأ من أول ما تحط رجلك في البلد بقى. أروح جري على تيتة ما كنتش باروّح خالص البيت ده. جري على تيتة ال الروتين المعتاد بقى، اللي هي عارفة طلبي، اللي هو بقى تجهّز لي بقى الفرن، وبادئة بقى تخبز عيش، والرنجة اللي هي كانت ممنوعة عني تمامًا في البيت.
إمم. آه.
اللي هو بتتربّي بقى <chuckles> آه، اللي هو بتتربّي تربية إيجابية بقى، وما فيش أكل معفن ولازم تبقي <chuckles> اللي هو <chuckles>
كانوا مانعينها عنِك؟ آه. <chuckles> صحية والأكل الصحّي.
أيوه، وخس وتحس إن أنت أرنب كده. لمّا باروح عند تيتة بقى <chuckles> كل الممنوعات بقى اللي هو رِنجة بقى، فسيخ، ونروح بقى نركب الحمار وبعدين تودينا الغيط، دي بقى كانت متعتي الحقيقية بقى، ولا ملاهي ولا الحاجات دي خالص كانت متع كنت طفلة كنت طفلة غريبة كده، اللي هو ما فيش الحاجات اللي بتجذب الأطفال دي، ما بتجذبنيش خالص.
<chuckles> محبوس. إمم. ياه!
وبيتهم، بيت تيتة بقى كان في نص الأراضي كده، يعني هو وحواليه كلّه أراضي.
أوكي يعني آه.
فال لمّا بيبقوا زارعين دُره مثلًا، لما بيبقوا زارعين دُره مثلًا والشج وال والأراضي مخيفة اللي هو بالنسبة لطفلة مرعبة، دي أحلى حاجة بقى اللي هو
خضرة بقى و آه. بالليل بقى وكده بتكون مرعبة؟
مرعبة وبالصبح كمان وكل الوقت مرعبة البيت كل اللي حواليه طويل، الدُرة طويل وأنا آآ، 15 سنتي <laughs> فده بقى المكان اللي كنا بنحب نلعب فيه مثلًا استغماية، على ما يجهزوا العشا نكون إحنا في الدُرة ت تايهين بقى، اللي هو في واحد بيعيط في آخر الدُرة وفي واحد في النص بيعيط على ما يلمونا بقى. <laughs> طبعًا رعب ده بيبقى رعب بالليل، وخصوصًا بقى لمّا مثلًا نتجمّع قدام الأرض وبيجهزوا فرن كده على الأرض بطوب وبيحطوا فيه آآ الألويحات اللي بتبقى جوا الدُرة دي عشان يولّعوها.
<chuckles> أطول منِك. آه. <chuckles> تايهين بقى شوفوا العيال فين. أيوه.
ونشوي بقى عليهم الدُرة من فوق. ب بعدين حَب ي حَب يحِب يتشاقى بقى يرُوح جاري جوّه الدُرة آآ، قال يعني هو كده شقي بقى. مش مثلًا رايح يودّي نَفسه في داهية، لأ <laughs>
ياه! دي أجواء تُحفة. <chuckles> <chuckles> <giggles> حد يجيب الواد ده <laughs>
شقى جدًا. بالضبط، ال القعدة كلّها كانت بتبقى زعيق ونادوا للولد ده وشدّوه ويربُطونا ويقعّدونا و <laughs> خصوصًا إن أنا ومثلًا ولاد خالتي كنا في نَفس الأعمار.
<chuckles> آه، يعني ما كنتيش حاسّة بوِحدة بقى، لأ ده كلّكم هتنطلقوا سوا زي ما بيقولوا.
فأنت جايب بقى بالضبط، بدَل ما أنت بقى محبوس في البيت طُول السَّنَة، وبتذاكر وبتاكل أكْل نضيف، أنت حرفيًا في الشارع معفِّن، دي كانت تُحفة بقى.
<chuckles>
ومُتحرّر بقى، مُتحرّراللي هو ما فيش بقى دروس، ما فيش مُدرِّس جاي يذاكر لك في البيت <tsk> بتبقى
تحرُّر فعلًا، طَب آه. أجازة بقى كمان أكيد.
أيوه، اللي هو أنت لمّا بتبقى مثلًا في مكان في بلد مش بلدك أو بعيد، المُدرِّسين هُم اللي بييجوا لك البيت. المدرَسة بباص يجيبك تحت البيت وكمان ي يرجّعك لنَفس تحت البيت. فاللي هو يا جماعة محتاجة إن أنا أصِيع شوية، أتحرّر، الحياة <laughs>
آه. وطبعًا الأهل يعني ما كانوش عارفين ناس في نَفس سِنِّك وكده، فأنتِ كنتِ حاسّة بالوِحدة أكيد.
حتى لوعارفة بيبقوا نفس الStyle اللي هُم العيال اللي لابسه نضيف، اللي هي منظَّمين ال <laughs> اللي برضه المُدرِّسين بيرُوحوا لهم <laughs> إحنا مش عايزين كده. <laughs>
آه. Over نظام. أيوه. آه، عايزين ناخد راحتنا شوية أوكي، طَب وهو في القعدة بقى دي والأجواء الجميلة دي، هل كان في قِصص مثلًا متعوّدين يحكُوها لكم بقى على طول؟ يعني معروف إن القعدات الريفيّة طبعًا بقى تحت القمر والدُرة والحاجات دي، يكون ليها أجواء بقى خاصة، فهل في قِصص مثلًا أنتِ فاكرها من الوقت ده؟
أيوه. آه، طبعًا. طبعًا. كانوا بيقعُدوا بقى يحكُوا لنا أيام ما كانش في كهربا. كانت تيتة بقى بتقعُد تحكي لنا القِصص دي. اللي هو ما كانش في كهربا في البلد كلّها عندهم وكان في بقى أي حاجة تحصَل بقى، يقولوا ده عفريت، ده جِنيّات. أي أي حاجة يعني م مش غباء بني آدم، لأ، ده جِنيّة، آآ مش تصرُّف مُتخلِّف مثلًا <chuckles> يعني حاجات حاجات أنت أنت فاهم طبعًا إنها مش جِن ولا بتاع، بس
إمم. بجد يعني كان في جِن. آه. هُم ما كانوش عارفين.
آآ يعني ت ما كانوش عارفين، ما كانش في عِلم أوي و وما كانش في نور، فكان في رُعب.
آه. آه، اللي هو أي حاجة صغيّرة بتحصل طبعًا الناس كانوا اللي هو إيه ده! ده في جن أوعفريت. فعلًا زي ما بتقولي، طَب هل مثلًا أنتِ قدرتِ تقضّي معاهم فترة في رمضان أو الأعياد بيكون في طقوس خاصة للأكل بقى والّا أنتِ كنتِ دايمًا بتكوني مسافرة؟
اهم، طبعًا. لأ طبعًا، كنا بننزل في العيد من كتر ما أنا وأخواتي كنا بنزِن عشان ننزل كانوا بينزّلونا.
آه.
فأجازة العيد دي يا يا ربي تحفة، من أول بقى صلاة العيد، التكبيرات، طبعًا أنت مش متعود تسمع صوت آذان ولا صوت تكبيرات فدي كانت عندنا كبيرة أوي اللي هو حلوة جدًا، حاجة أنت على الأقل مع ناس شبهك كلهم مسلمين، سامع بقى صوت التكبيرات بتاعة العيد. أيوه أنا أنا حاسة بأمان. تروّح بقى تبدأ الد الدبايح بقى و والريحة اللي بتطفِّشنا من البيت تبدأ بقى. <chuckles>
اهم. أنا رجعت لبيتي. آه. <laughs>
يبدأوا بقى الدبايح تحصل وبعدين تقف تتفرج و والعيال بقى يحطوا ايديهم في الدم دي ويعملوا على الحيطة وحاجات بقى اللي هي ال الأجواء المصرية الأصيلة، وبعدين يبدؤوا بقى ي يقطعوا اللحمة وكده ويجبروك كطفل إن أنت تروح توزع، حصل معايا موقف
آه. على الناس طبعًا، آه.
موقف مرّة أنا كنت طبعًا اللي هو ال الدلوعة بتاعة العيال اللي هي مش عارفة بيوت ومش عارفة حاجة، فمَشوها مع حد فمَشوها مع حد لأنها متخلفة وممكن تضيع <tsk> فرُحت مرّة مع ولاد خالتي وقررت أتمرّد بقى، اللي هو إحنا رايحين مثلًا من بيت والدت من بيت مامت والدتي نوّدي لحمة لبيت أهل بابايا، فاللي هو عادي بقى ده بيت جدي أنا عارفة أنتم هت هتقولوا لي والّا إيه؟ قررت إن أنا أروح أودّيها لوحدي، وتُهت يومها وندهوا عليَّ في ميكروفون في البلد وكانت فضيحة <laughs> آه، يوم عيد و وانهيارات بقى انهيارات بقى مامتي واخواتي، وخلاص بقى اللي هو ربنا يعوض علينا بقى في في حد شالها اللي هو مين طايق نفسه عشان ياخدني يا جماعة ما أنا أكيد هاجي. <laughs>
أنا مش عايشة هنا. <chuckles> آه. إمم. ياه! الجامع؟ آه. <chuckles> البنت ضاعت. <chuckles> <chuckles> آه. آه طبعًا، واضح إن والدتِك كانت من الأهل المحافظين، فأكيد كانت مرعوبة في الثانية دي.
انهيارات في البيت بقى وتيتة وعيّاط، ورجعت كأن كان في مَيّتم مش عيد <sniffs> وجابوني بقى من على الكُبري أنا فضلت أمشي، أمشي لحد ما وصلت آخر البلد، <tsk> اللي هو البيت ما بيجيش ليه أنا كنت معلّماة بشجرة هنا فين الشجرة يا جماعة <laughs> كنت صغيرة
<chuckles> أنا مشيت عكس أصلًا ومش واخدة بالِك من الطريق. طَب عن الأكل العيد بقى، عن أكل العيد طيّب هل ف الفتّة بقى كنتِ أنتِ من عشّاق الحاجات دي، وبتحبي أكل العيد والّا في ناس بيقولوا لَك اللحمة لأ؟
آه طبعًا خالص، خالص أنا باحب الأجواء خالص م <chuckles> لا، لا، لا، ما كنتش باكل أصلًا، كانوا بيعملوا لي فرخة على جنب كده <tsk> ما كانش ليّا دعوة بال ب أنا أصلًا ما باحبش طعم اللحمة خالص يعني ما ليش في ال في اللحوم كلّها. نظرية موّفرة دي كمان <laughs>
الأجواء نفسها مش الأكل. آه. أوكي. آه اللحمة غليّت فعلًا. يعني واضح إن أنتِ أصلًا يمكن الذكريات الأثمن بالنسبة لِك مش في الأكلة نفسها وإنما في الأجواء اللي حوالين الأكل ولمّة العيلة وكده
في الأجواء، أيوه طبعًا والفرن اللي بيبقى شغّال، الفرن ده عمري ما شُفته في أي مكان، يعني في البلد بس فرن كبير كده أي حاجة ب وطبعًا الأكل بيبقى حجمه إحنا بنبقى 40 واحد مثلًا، فبتلاقي صواني كبيرة كده تحسّ إن أنت أيام أبو جهل عارف الصواني بتاعة الكفّار دي، <laughs> صواني كبيرة.
آه. ياه! <laughs> افضحوا النها آه.
اللي هو أنا مرّة شُفت كانوا طابخين ديك رومي مرّة، فأنا ما أعرفش الديك الرومي ما كنتش عارفة إن ده ديك رومي، فداخلة لقِيت فرخة كبيرة جدًا محطوطة <laughs> إنبهرت أوي عمّالة أقول أنتم جيبتوا الفرخة الفرخة الكبيرة أوي دي منين؟ ليه الفراخ عندنا مش بالحجم ده؟ <laughs> ما بانساش الموقف ده.
أوكي. فرخة عملاقة. أوكي ياه! طبعًا ده كان تجربة جديدة آه. طَب بخصوص بقى يمكن الأجواء الدافية اللي أنتِ كنتِ بتعيشيها وأنتِ صغيّرة، والأكل اللي أنتِ بتحبيه اللي هو الفرن والعيش وال والرِنجة والفسيخ والحاجات دي كلّها، هل أنتِ بقى بعد ما كبرتي، فكرتِ إن أنتِ ترجَّعي الأجواء دي لو حاولتِ تعملي الأكل ده نفسه، هل كنتِ بتحاولي تخبزّي العيش بنفسِك، تجيبي بقى الرنجة والفسيخ وتسترجعي الأجواء دي بنفسِك والّا كان صعب؟
لأ إحنا لا لأ، إحنا لسّه زي ما إحنا. إحنا لسّه بنروح عند تيتة يعني إحنا برضه برّا فلمّا الأجازات بتيجي لازم أنا طول الوقت عند تيتة أصلًا، يعني خالاتي وكده قريبين مني في السن أصلًا، مامتي اتجوزت بدري جدًا وهي 15 سنة فخالاتي بيني وبينهم مثلًا خمست يعني في خالة بيني وبينها 8 سنين، فدي مش خالتي ما باقولهاش يا خالتو أصلًا.
آه. آه. ياه! من نفْس جيلِك. <chuckles>
أيوه، ما باقولهاش يا خالتو سِنّها سِن جوزي يعني أنا جوزي زميلها، عِرفني وأنا وهي ساحباني معاها في الدروس كانت بتاخدني معاها اللي هو بنت أختي الطِفلة. اتعرّفت بقى على جوزي في الدروس دي. <laughs>
ياه! <chuckles> <giggles> دي صدفة غريبة جدًا.
حياة كوميدية بجد <laughs> يعني اللي هو أنتِ ساحباني كده ليه طيب؟ <chuckles> كنت معاها بقى بتلعب بيّا بقى اللي هو شعري شعري كان قصير وبتعمل لي بقى ضفاير هي حرفيًا بتلعب بيّا.
آه. وتسرّحه لِك وكده. آه، العروسة الصغيّرة بتاعتها.
واخداني لعبة وأنا كان شكلي يعني طِفلة مُغريّة، خدود وشعر مش عارف إيه فهي كانت واخداني بقى اللي هو تعالِي بقى العب بيكِ في الدروس وكده. لمّا كبرت شوية هي بقى جوزي كان جاري، فعرِفته أصلًا في منها بسببها.
آه. أوكي، يعني هو آه، دي زي أختِك كده.
فهي مش خالتي أصلًا. أيوه يعني أ أ تقريبًا أنا اللي بادّيها نصايح أكتر ما هي بتدّيني نصايح. فالعلاقة بيننا أيوه.
ياه!
العلاقة بيننا بقى كده.
طَب هل أنتِ آه، يعني طَب هل أنتِ الأكل ده يعني أنتِ قُلتِ إن أنتِ متعوّدة في الإجازات تنزِلي وترجَعوا بقى في البيت وتسترجِعوا الأجواء، هل أنتِ بقى يعني حاولتِ تعمليه مثلًا أو تجيبي الأجواء دي عندِك برّه في بيتِك، يعني هو دايمًا لمّا الناس بتسافر برضه مهما كان بتشتاق للوقت اللي هي ترجَع فيه وما بتقدَرش ترجَع على طول، فهل أنتِ حاولتِ تجيبي الأجواء أو الوصفات دي عندِك بقى في البيت، في ناس وهُم مسافرين بيقوموا واخدين عيش معاهم، بياخدوا رِنجة معاهم، هل أنتِ جرّبتِ حاجات زي دي؟
للأسف لأ، لأن الأجواء ما بتشجّعش ده أولًا، أنتم أنتم اتنين بس اللي هو إحنا عند تيتة كنا بنبقى 40 ما كنتش بتبقى سامع أصلًا، اللي هو بتسأل سؤال مثلًا أنت مبتع مستحيل تعرَف إجابته، أنت في 50 واحد بيتكلّموا، ما أنتاش عارف أصلًا أنت بتكلّم مين، وييجي واحد يرُوح لاطش واحد بالقلم ف فأنت أصلًا ما أنتاش واخِد بالك إيه اللي بيحصَل.
آه. آه. أوكي. <laughs> ما حدّش سامع نَفسه.
ما حدّش سامع ولا حد فاهم إيه اللي بيحصَل و وفدِيّة حد بيغنّي في ناحية وحد بيعمل أكْل في ناحية و فما فيش الأجواء دي طبعًا برّه وغير كده ما فيش بقى أجواء الفُرن اللي بنتلم حواليه ولا الغيط اللي بنرُوحه. يعني حتى لمّا كبِرنا وبقينا بنرُوح عند تيتة، مثلًا خالو يودّينا الغيط بالعربية مثلًا <tsk> فأنا مش حابّة ده، أنا حابّة الحمار اللي إحنا كنا بنرُوح عليه <laughs>
آه. اهم. آآ هو لأ، رجّعونا للأصل بتاعنا
أيوه، اللي هو إيه الغيط اللي بالعربية ده يعني، ما تحسّوش غيط كده فاهم قصدي؟ <laughs>
أيوه فعلًا عندِك حق. يعني واضح فعلًا إن هو كان في بالنسبة لِك فرْق ما بين زمان حتى ودلوقتي واللي هو أجواء بيت العيلة دايمًا هتفضَل خاصّة ببيت العيلة، يعني مهما ما الزمن عدّى مهما ما الوقت جرِي، لأ ده مكان ليه خصوصيّته وليه رُوحه الخاصة بيه. بصراحة يعني قِصص ملهِمة ومثيرة، حوار لذيذ جدًا، اتبسطت جدًا معاكِ بالكلام لأقصى درجة وحابب يعني إن شاء الله لو في فرصة نتكلّم تاني نبقى نتكلّم إن شاء الله.
أيوه. طبعًا. أنا أكتر. يا ريت.
تمام شكرًا لوقتِك.
يا ريت، شكرًا. شكرًا جدًا.